Hallo. So, was ist deine Erfahrung insgesamt mit sozialen Medien? Und was nervt dich?
Ja, also meine Erfahrungen sind mittlerweile relativ wenige, weil ich es immer weniger nutze und in Bezug auf das Nerven, ich finde diese Allgegenwärtigkeit total furchtbar und vor allem auch, dass es meiner Meinung nach eher etwas Negatives ist, dass zu viele Menschen konsumieren oder nutzen.
Und kannst du mir 'n konkretes Beispiel geben, was dir erfahren ist persönlich, dass du, ähm, so genervt bist, dass du deinen Kontakt zu anderen via Me diesen sozialen Medien abgeschaltet hast oder reduziert hast?
Also, bei mir war es eher so, dass es jetzt keinen besonderen Moment gab, den ich extrem in Erinnerung habe, sondern eher die Dauer pro Tag. Es war einfach so 'n normaler Teil des Tages für mich irgendwie, so wie ich mir jetzt vielleicht Videos anschaue, die ich aber genieße, so habe ich halt damals ganz selbstverständlich halt irgendwelche Social Media Sites aufgehabt und es hat einfach sehr viel Zeit gekostet und mir eigentlich gar nichts gebracht und dazu kommen natürlich noch die ganzen Nachteile.
Das heißt, du hast sehr viel gespielt oder hast du auch Kontakte aufrechterhalten?
Ich habe auch Kontakte aufrechterhalten, aber manchmal, wenn jetzt keiner geschrieben hat, ähm, ja, da habe ich halt einfach durchgescrollt, was andere so tun und es war schon nett, ne? Aber insgesamt ist das 'ne riesen Zeitverschwendung und man man vergleicht sich ja dann auch automatisch mit Anderen. Man sch man liest irgendetwas und denkt sich: „Hey, der ist ja cool und wie viele Leute kennen den,“ ja. Oder man, äh, wenn's jetzt kommt ja auf die die sozialen Medien an, ne, bei manchen sind ja Bilder im Fokus, dann vergleicht man seinen Körper mit denen und mich hat's vielleicht nicht so stark getroffen, ne, aber ich weiß, dass es viele Leute trifft. Bei mir war's eher der zeitliche Aspekt. Der war mir zu hoch.
Das ist wahr. <chuckles> Oh mein Gott. <giggles> <chuckles> Und hat der weil du von dem zeitlichen Aspekt redest, ähm, hast du damit andere Tätigkeiten vernachlässigt?
Ja, kann man im Prinzip immer sagen. Also, nichts Essenzielles, aber auf jeden Fall hätte ich in derselben Zeit auch Sport machen können oder zumindest spazieren oder meditieren können. Und ich finde, das ist schon eine ja, eine verschwen eine verschenkte Zeit im Prinzip. Auch wenn es jetzt nicht so schlimm war, dass ich irgendwie sofort morgens gucken musste oder, ne, äh, schon angefangen habe zu zittern, wenn ich mal ein, zwei Stunden offline war.
Ja. So, das heißt, es war schon irgendwo bei dir eine Art Sucht, andauernd in diese Social-Medien reinzugehen. Ist das richtig?
Naja, Sucht ist zu stark, aber auf jeden Fall, ähm, kann ich sehen, dass da 'n großes Suchtpotenzial ist, vor allem gerade, wenn man damit aufwächst. Das war ja bei mir zum Glück nicht der Fall. Aber wenn zum Beispiel Kinder damit schon aufwachsen und das dann ganz selbstverständlich als junge Jugendliche nutzen, dann ist da bestimmt Sucht 'n Riesenthema und 'ne große Gefahr.
Das heißt, du, äh, so w äh, du bist ein bisschen älter, weil du sagtest, du bist damit nicht aufgewachsen. Das heißt, du kennst beide Seiten, einmal ohne Social-Media und dann einmal mit?
So ist es und daher sehe ich da auch vielleicht mehr die Gefahren als andere, für die das einfach normal ist. So wie für mich immer der Fernseher normal war, so ist jetzt für halt die jüngere Generation Social-Media normal oder es ist normal halt, dass man online eine Präsenz hat. Und, ähm, ja, ich glaube, viele übersehen dann, äh, wie süchtig das machen kann, wie es so das eigene Selbstbild ändert, wie viel Zeit verschwendet wird. Und deswegen war bei mir die Suchtproblematik nicht so groß, weil ich kannte beide Seiten, habe es halt dann ja, zeitverschwenderisch mal genutzt 'n paar Stunden, aber ich hatte es immer noch im Griff zum Glück.
Du, was war dann dein, äh, ähm <clicks tongue> deine Methode, um da irgendwo ein Gleichgewicht zu finden und das Telefon oder den Laptop oder was auch immer es ist zur Seite zu legen und zu sagen: „So ich mache jetzt wirklich was was Produktives oder irgendwas, was mir wirklich Spaß macht“?
Genau. Also meist hatte ich immer 'n ganz gutes Zeitgefühl und habe mir einfach gesagt, also weil das bei mir meist so im am Abend war oder am späten Nachmittag und da habe ich dann immer gemerkt: „Oh, jetzt ist schon irgendwie 7:00 oder 8:00, äh, und ich habe nicht wirklich Spaß“, weil manchmal habe ich auch lange mit Leuten geschrieben und das fand ich dann schön und dann war's auch überhaupt nicht schlimm, wenn's mal später wurde. Aber wenn ich da nur so passiv mir alles angeguckt habe von anderen Leuten und, ne, dann gibt's ja so Querreferenzen, dann guckt man hier mal auf irgend 'ne 'ne lustige Seite. Und meist habe ich dann gedacht: „Oh, jetzt ist schon 8:00, äh, ich scrolle hier nur sinnlos rum, jetzt muss ich mal was anderes machen“.
Ja. <chuckles> It ist das so, dass dann auch es eine Rolle spielt, äh, wenn du auf Social-Media warst, dass du dich mit Leuten in die Haare bekommen hast und gestritten hast?
Ja, ganz am Anfang vielleicht noch, aber ich war jetzt nicht jemand, der halt viel, äh, geschrieben oder gepostet hat, von daher gab's da jetzt auch nicht so viel Konfliktpotenzial. Aber m m ab und zu habe ich das gemacht, grad wenn Leute halt, ja, irgendwie 'ne sehr emotionale Meinung, äh, hatten, obwohl es um Fakten ging, und da hatte ich so das Bedürfnis, die zu korrigieren, aber das habe ich nur 'n paar Mal gemacht und dann wurde es mir auch zu doof.
Es ist das so dann gewesen, das war nicht unbedingt so der Grund, weshalb du Social-Media ein bisschen ignorierst oder mehr ignorierst? Äh, ist das eher, dass du glaubst, dass es eine Verschwendung von Zeit?
Ja, kann man so sagen. Ja, vielleicht bin ich da zu erwachsen für geworden mittlerweile, kann sein. Ähm. Oder ich habe es einfach lange genug mitgemacht, um zu merken: „Ja, es ist 'n bisschen Spaß, äh, aber eigentlich bringt's mir nichts“. Äh, vielleicht ist es auch schlimmer geworden und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich kann nicht es kann gut sein, dass so, in der Anfangszeit, das auch noch 'n bisschen harmloser und schöner war und mittlerweile ist das so durch äh, optimiert, ne? Alles ist super hyperemotional. Überall gibt's Werbung. Es gibt Influencer. Ich glaube, das ganze Social-Media-Ding ist auch einfach schlechter geworden. Und diese Mischung aus allem hat dann dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: „Ne, brauche ich nicht mehr“.
Mhm. Ja. Ist das heißt, was was würdest du dann vorschlagen, um das eigentlich zu verbessern, wenn du S Social-Media weiter behalten willst und weiter benutzen willst?
Zu verbessern? Na ja, offensichtlich g so wie es jetzt ist, klappt's ja, weil's ja viele Leute mitreißt, aber wenn ich's jetzt für mich verbessern wollen würde, dann
Ja, unglücklicherweise.
ja, würde ich sagen, es sollte irgendwie informativer sein. Es es sollten vielleicht auch mehr Warnungen da sein oder, dass man sagt: „Hey, Filter sind verboten“, damit sich die Leute nicht noch mehr an unrealistischen Maßstäben vergleichen. Und ja oder auch so Zeitwarnungen, dass jemand, der 2 Stunden scrollt, so 'ne freundliche Erinnerung von der App bekommt, ne, dass man mal sagt ja so was wie: „Hey, schön, dass du unsere App benutzt, aber mach doch mal was Anderes.“ Aber so wie es jetzt ist, ist es fast schon wie Zigaretten oder so was, was einfach nur auf Konsum und Sucht aus ist und ich finde, davon muss es wegkommen, für mich.
Oh, das ist 'ne gute Idee, ja, ja. Äh, das Und wüsstest du wie man das oder hättest du eine Idee, wie man das machen könnte? Oder zum Beispiel vielleicht in den Schulen schon den Kindern irgendwo beibringen, nicht andauernd am Telefon zu sein.
Das wäre schon mal 'ne sehr gute Idee. Ähm, Fra ist halt die Frage, wo man ansetzt. Es ist, glaube, ich in der Schule leichter, ähm, denen das beizubringen, als jetzt mit Anwälten irgendwie den unterschiedlichen Plattformen zu drohen oder dass du oder Gesetze durchzusetzen, weil das dauert ja ewig und dann klappt's vielleicht nicht. Aber ja, vielleicht wäre 'ne Mischung gut. Einerseits Gesetze, dass das Ganze 'n bisschen, ja, konsumentenfreundlicher gemacht wird. Genauso, wie es ja auch Datenschutzgesetze gibt, könnte man halt so 'ne Art ja psychische Gesetze also ne, dass halt der dass man nicht so süchtig wird, dass es Tipps gibt, wie man mit Vergleichen umgeht und so ne? Äh, da könnte man ansetzen und halt auf der
Ja?
Ebene der Kinder, dass man denen halt beibringt: „Hey, äh, ne, ver verschwendet da nicht so viel Zeit.“ Und, ähm, all die Sachen, die da noch mit zusammenhängen.
Was wahrscheinlich schwer ist <chuckles> ist für Kinder ist äh, sieht das ja 'n bisschen anders aus, ähm. Aber ist das nicht so, dass du dann schon sagst, da ist schon eine Form von Sucht
Ja, auf jeden Fall.
immer das Telefon in der Hand zu haben, andauernd zu gucken: „Oh, hat mich irgendjemand angerufen. Oh, will jemand mit mir reden. Oh, verpasse ich irgendwas. Oh, die Nachrichten.“ Ist das nicht doch schon ein Punkt, ein negativer Punkt?
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm klar, da könnte man auch wieder ansetzen und den vielleicht Kindern oder jungen Leuten sagen: „Hey, diese ganzen Benachrichtigungen von den 1.000 Apps, die w die wollen halt nur eure Aufmerksamkeit, ne? Weil durch die Aufmerksamkeit verbringt ihr da mehr Zeit. Da ist dann Werbung, ne? Dann gibt's mehr Werbeeinnahmen." Und
Ja.
klar, wenn man da halt die Kinder oder die E Erwachsene trifft's ja genauso, ne? Wenn man die einfach nur drauf loslässt, dann kann halt sehr leicht 'ne Sucht entstehen, weil die das gar nicht bemerken, wie halt diese Flut an Benachrichtigungen einen immer wieder reinzieht oder so was oder man irgendwann denkt, man verpasst irgendetwas, wenn man nicht immer wieder mal guckt.
Ja. Ist das für dich eine Möglichkeit, da du ja gesagt hast, dass das dich nervt irgendwo und du hast das auch reduziert andauernd in den Social-Medien zu sein, dass du dich, ähm
Hm.
total daraus ziehst und nur noch nur noch Social-Media benutzt, um vielleicht zu guten Freunden Kontakt zu haben, dass du alles wirklich fast auf 0 reduzierst. Du nimmst dein Telefon mit dir mit. Du bist leicht zu erreichen. Du du kannst jemanden anrufen, wenn du anrufen musst. Ist das ein eine Möglichkeit für dich?
J Ja, nicht nur 'ne Möglichkeit, sondern so bin ich da rangegangen und habe das dann im Laufe der Jahre gemacht, dass ich da jetzt im Prinzip dort angekommen bin. Und, äh
Das heißt, du nimmst du nimmst das Telefon manchmal nicht mit und oder schaltest es aus oder wie sieht das konkret aus?
konkret, also die Benachrichtigung mache ich nur für Apps an, die wirklich wichtig sind, wo es zum Beispiel nur um Kommunikation geht oder um irgendetwas, das mir wirklich nützt. Und, äh, bei allen anderen sind Benachrichtigungen aus und teilweise habe ich auch gemerkt, äh, manche, Social-Media-Accounts, die die kann ich auch einfach löschen, weil ich gucke da eh nur 'n bisschen rum, äh, mache nicht viel, da kann ich mir auch 'n gutes Video oder 'ne Dokumentation in derselben Zeit anschauen und habe da mehr von. Und, ähm, ja, dann hatte ich immer weniger Benachrichtigungen. Ich habe manche Accounts gelöscht und mittlerweile, äh, bin ich da wirklich nur noch wenn mir vielleicht jemand mal 'n Link schickt, äh, dann klicke ich da drauf, gucke mir kurz 'n Video an oder so. Und das war's dann auch schon.
Aha. Gute Idee, ja. Ähm. So es ist für dich eigentlich nicht mehr so wichtig, wie es mal am Anfang war, Social-Media?
Genau. Mittlerweile ist mir das überhaupt nicht mehr wichtig zum Glück.
Dass, äh so dann mit Freunden in Kontakt bleiben, machst du das über Social-Media oder bist du eher am Telefon oder du triffst dich?
Genau, ich nutze da halt kein klassisches Social-Media, sondern halt nur so Kommunikationsapps und
Wie WhatsApp?
da verbringe ich, dann genau, richtig. Und da verbringe ich keine große Zeit, ne? Also, da sch da schaue ich nur, wenn jemand was schreibt, und das war's dann auch schon. Und antworte natürlich.
Und dann du triffst eher die Leute in Person, deine Freunde?
So ist es, genau. Weil das ist einfach da hat man mehr von äh, es ist 'ne richtige, echte Erfahrung. Äh, man sitzt da nicht und guckt sich die Bilder von Leuten an, wie sie im Urlaub sind, ne? Oder man sieht irgend dann direkt wieder 'ne Werbung von irgend 'ner, keine Ahnung, schicken Uhr, die ganz günstig ist. Das oder natürlich auch, äh, was ja auch an sich noch 'n Riesenthema ist, diese ganzen Nachrichten über die Welt, ne? Die aber dann meist negativ sind. Und dann hat man immer wieder nur schlechte Nachrichten den ganzen Tag und das drückt ja auch die Stimmung, ne? Wenn man das den ganzen Tag liest oder sieht.
<laughs> <laughs> Ja. Ja. Das ist richtig. Absolut, ja. Ist, dann für Nachrichten benutzt du das auch nicht so viel oder nur reduziert?
Also für Nachrichten ist auch noch mal 'n eigenes Thema für sich, aber da, äh, beschränke ich mich auch stark, weil i in den meisten Fällen kann ich eh nichts dran ändern was da passiert auf der Welt und dann muss ich mich auch nicht verrückt machen, ob da jetzt gerade wieder 'n Krieg ist oder ob's der Wirtschaft schlecht geht. Also, bei Nachrichten bin ich auch größtenteils raus.
Das ist dann, ähm wahrscheinlich auch über das Telefon, ist irgendwo eine Sucht nach Nachrichten. Immer wieder was Neues hören. Ist das nicht so? Und das geht schnell über So Social-Media, natürlich.
Mhm. Genau. Genau, das ist so 'n verknüpftes Thema. Einerseits guckt man sich dann andere Leute an oder ne, schreibt mit Leuten, und zwischendurch gibt's dann immer wieder irgendwelche ja, auch mit Werbung vollgestopften Accounts, die halt dann die negativen Weltnachrichten darstellen und die liest man dann zwangsläufig mit. Und ja, das mag ich nicht so.
<chuckles> Es war ganz äh, es war ein sehr äh, sehr schön mit dir zu diskutieren. Ähm, hat mich gefreut. Sehr schöne Einblicke. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne doch.
Tschüss.